अ अ, देखिए अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ न तो मेरी ज़िन्दगी में काफ़ी इस तरीक़े की चीज़ें हो रही है कि मतलब ना अ मतलब मैंने अभी नौकरी बदली है थोड़े समय पहले ही आप लगा लीजिए अ, थोड़े ही मुझे 1 ही साल हुआ होगा अपनी ज़िन्दगी में कॉलेज से नौकरी में आने के लिए। और मैं उसके बाद से ही मतलब ना अ, नौकरी मैंने पहली बार बदली तो ना मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मैं ढंग से काम नहीं कर पाता मतलब जैसे ना मेरे ऑफ़िस में आप लगा लीजिए काफ़ी तरह के लोग आते हैं। वहाँ पर स्टूडियो भी है अ, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी है तो उस तरीक़े के हिसाब से, न मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मैं अपनी ज़िन्दगी में न मतलब ढंग से काम कर पाऊँ या बेहतरीन तरीक़े से अपना एकाग्र मन कर पाऊँ। तो इसमें बड़ी मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे यही सलाह माँगना चाहूँगा कि किस तरीक़े से मैं और अच्छे से अपना काम कर सकता हूँ और बेहतरीन तरीक़े से भी कर पाऊँगा मैं।
अ अ ओह! बिल्कुल, देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे और बढ़िया सुझाव दे पाऊँ। पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी जिससे आपकी समस्या को लेके अ, बढ़िया सुझाव दे पाऊँ। देखिए आपने जैसे बताया आपको काम करने में परेशानी होती हो नई-नई नौकरी लगी और 1 साल में आपने बदला भी उसे है ना? तो आप किस तरीक़े की साझा जगह में काम करते हैं? मतलब आपके काम करने की जगह किस तरीक़े की है उसपे थोड़ा अगर गहराई से आप बताएँगे?
जी। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो ना मैं जैसे अपने अ, जिस ऑफ़िस में मैं नहीं आया हूँ तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पे ना पहले ये ऑफ़िस हमारे लिए नहीं था मतलब जिनको टेक्निकल काम करना है या ऐसा कुछ करना है तो उनके लिए नहीं था ये। लेकिन अब ये धीरे-धीरे इन चीज़ों में मतलब इन्होंने बदला है, इन्होंने कोशिश करी है कि और भी लोग आ पाएंँ यहाँ पर ऐसा हो पाए। लेकिन ना अगर मैं आपको बताऊँ तो फ़र्क इस चीज़ का आता है कि जो लगा लीजिए लोग हम जैसे लोग हैं और यहाँ पर पहले था स्टूडियो। तो स्टूडियो में ऐसा होता था कि लोग जैसे आपने देखा होगा की कंपनी के शूट होते हैं और उनके लिए अगर अ, लोग आते हैं बाहर-बाहर से तो वैसे हर समय ना कोई न कोई गाने चल रहे हैं, कुछ न कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इस तरीके का काम ज़्यादा रहता है। तो उसका प्रभाव ना मतलब मेरी ज़िंदगी में अभी ज़्यादा हो रहा है और ना मैं नया-नया आया हूँ तो मेरे लिए काम करना देखिए स्वाभाविक सी बात है कुछ नया काम सीखने के लिए थोड़ी एकाग्रता भी चाहिए होती है, थोड़ी शांति भी चाहिए होती है। तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि मैं नया काम ढंग से नहीं कर पाता तो ना फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कैसा मतलब मेरा इंप्रेशन पड़ेगा। ये चीज़ों का प्रभाव तो देखिए है ही क्योंकि मैं चाहता तो मैं यहीं था कि मैं और बेहतर कर पाऊँ या चीज़ें अच्छे से कर पाता लेकिन नहीं हो पा रही हैं जी, बिल्कुल ये ना ढंग से।
हुँ। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, परेशानी आपकी समझ पा रही हूँ। अ, पर देखिए, आम तौर पे आप जहाँ पे अ, काम कर रहे हैं अभी के लिए, वहाँ पे आपके साथ कितने लोग होते हैं, काम के लिए? मतलब ऐसा होता है, टीम वर्क है या आप अकेले ही अपना काम देखते हैं?
देखिये, काम तो मेरा टीम में ये होता है कि सब मेरी टीम में हैं, लोग काफ़ी सारे टीम में हैं मेरी। लेकिन ना, मतलब ऐसा होता है, उसमें काम बँट जाता है हर एक में, तो जैसे-जैसे वो मुझे काम देते हैं, अब मुझे करना तो है ही, लेकिन करने के लिए मुझे वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी क्योंकि मैं नया आया हूँ यहाँ पे। तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि नया काम समझने और फिर करने में समय लगता है और जब कि मैं ऑफ़िस में होते हुए भी ना, अपने आपको एकाग्र नहीं कर पाता क्योंकि ऐसे गाने चल रहे होते हैं, हर समय कोई न कोई आवाज़ आ रही होती है, तो सीखने में ही मुझे दिक्कत आ जाती है, जिससे मैं समय पे ना काम दे पाता हूँ, ना मुझे कुछ समझ आ पाता है। तो उसमें ये बड़ी मेरे को ना, अभी इस समय तो यही दिक्कत चल रही है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से थोड़ा-सा उभरकर अच्छे से काम कर पाऊँ और मेरे लिए मतलब जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, वो भी समझकर आगे बढ़ पाऊँ। क्योंकि अगर मैं समझूँगा नहीं, तो देखिए, मुझे ही दिक्कत आएगी। बाद में मैं काम को कैसे बताऊँगा कि ये सही किया था या नहीं? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए, इसका प्रभाव तो रहता ही रहता है। मैंने ये देखा है कि जितना समझ के काम करो ना, उतना ही हमारे लिए बेहतर है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी में ही गलत प्रभाव आएगा ही आएगा।
बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। उम, समझ पा रही हूँ। देखिए, पर आप दिन में ऐसा कौन-सा समय है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल ही वाला है। मतलब ध्यान रखने में सबसे ज़्यादा मतलब, एकाग्रता की ज़रूरत है और वो आपको मिल ही नहीं रही है। आपने मतलब कोई अ, देखा है कि नोट किया जैसे आपने कि हाँ, ये मुझे सबसे ज़्यादा खलल पहुँचा रहा है काम के बीच में?
बिल्कुल देखिए, एक तो ना बस मुझे उनकी आवाज़ें जो लोग वहाँ काम करते हैं और ना अ, लगा लीजिए जो हर समय कुछ न कुछ मतलब गाने चल रहे हैं या फ़िर ऐसा कुछ हो रहा है। इससे ही मुझे ज़्यादा दिक़्क़त आती है, क्योंकि मैं फ़िर ना ढंग से नहीं अपना काम कर पाता, अच्छे से मुझे समझ भी नहीं आता और ना चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो पाती हैं कि मैं कैसे अपनी चीज़ को समझ कर करूँ क्योंकि वो ज़रूरी है आज के समय में कि मैं चीज़ें समझ के करूँ। उम, क्योंकि अभी मैं नया-नया टीम में हूँ और मुझे समझ नहीं आएगा तो मेरे लिए वो प्रभाव पड़ता जाएगा कि मैं क्या चीज़ बेहतर कर सकता हूँ नहीं तो अ, मेरे को ये समझना पड़ेगा ही पड़ेगा कि कैसे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो रही है या फ़िर कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को और अच्छा करूँ। नहीं तो देखिए, वही अ आगे जाकर मुझे इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ेगी कि मैं कैसे करूँ और सबसे ज़्यादा प्रभाव तो मुझे उनके गाने और मतलब उनका शोर ही करता है क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ने लगता हूँ कुछ न कुछ गाने इस तरीके के चले जाते हैं जिससे मतलब मुझे ही दिक़्क़त आती है ढंग से काम नहीं मैं कर पाता जी।
हुँ, समझ रही हूँ आपकी बातों को और आपकी परेशानी को। देखिए पर आपने कभी भी अ, कोई सीमाएँ या कोई ऐसी चीज़ें आजमाई हैं जहाँ पे मतलब आपने थोड़ी बहुत भी कोशिश की हो अपने हिसाब से?
बिल्कुल, देखिए अगर मैं न कोशिश भी करता हूँ कि उन्हें बोल दूँ बीच-बीच में जैसे कई बारी न अ, मैंने एक बारी बोला उन्हें कि थोड़ा अपना गाने को आवाज़ कम कर लीजिए क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन अ, वो भी ये होता है कि मैं नया हूँ उस जगह पे और मतलब लगा लीजिए वो थोड़ा-सा प्रभाव तो रहता ही है कि न वो इतना ध्यान भी नहीं देते और न ढंग से किसी की मतलब उस चीज़ को करते हैं बात को ध्यान देते हैं। तो उस चीज़ का प्रभाव भी बढ़ता है। तो नया-नया जैसे अगर किसी जगह आओ न तो इतनी आपका बोलबाला भी नहीं रहता, आप ढंग से किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वो प्रभाव तो देखिए अभी हो ही रखा है और मुझे दिक्कत तो इस चीज़ की आ ही रही है कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकूँ। और वही इस समय तो मुझे दिक्कत महसूस भी होती है कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हो जाएँ मेरे लिए और मुझे इतना न संघर्ष ना करना पड़े एक अपना काम करने के लिए अपना काम समझने के लिए और जो कि मुझे अभी बहुत करना भी पड़ रहा है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि थोड़ी चीज़ें मेरे लिए न आसान हो जाएँ।
हुँ। बिल्कुल। देखिए, अ, मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ गई हूँ और कुछ सुझाव है, जो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे पहले देखिए आप एक नई जगह पे काम के लिए गए हैं, है ना? तो शायद सबसे कठिन चुनौती भरा अ, माहौल अभी के लिए ये समय आपके लिए रहा होगा, मैं समझ पा रही हूँ। मतलब जो जगह 1 साल से आप उस पे काम कर रहे थे, अचानक से नई जगह में आना काम करना, नए लोगों के बीच में रहना, दूसरों से काम सीखना, है ना? कहीं न कहीं आपको मतलब दिक्कत दे रहा है। और सबसे ज़्यादा एकाग्रता नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पे जैसे म्यूज़िक बजना, लोगों की बातचीतें होना, तो ये देखिए हर एक साझा जगहों पे ऐसी चीज़ें तो, मिलती ही मिलती हैं, है ना? कभी-कभी ही ऐसा होता होगा कि अपने हिसाब से आप शायद काम कर पाओ। पर जो आपकी परेशानी है, वहाँ पे आप अपने काम के लिए साफ़ एक समय निकालिए मतलब छोटे-छोटे ब्लॉक्स तय कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना, एक समय-पत्रक या सूची-पत्र बनाना। जैसे अगर आपका ऑफिस का अ, समय है वो एक तय समय होता है। जैसे सुबह सबका 9 से 6 10 से 7 ऐसा समय होता है। आपका जिस हिसाब से समय है, अगर आपके ऑफिस में कुछ ऐसी अ, मतलब आपके पास विकल्प है, जहाँ पे आप जल्दी जाके काम कर सकते हैं, है ना? कहीं-कहीं जगह पे हमें इतनी अ, सुविधाएँ दी जाती है, तो वहाँ पे शायद आप ऐसा कर सकते हैं, कि आप थोड़ा जल्दी ऑफिस चले जाइए और आपने जो भी सहकर्मी हैं उनको भी बोल सकते हैं, कि आप भी अगर हो सके तो मुझे कुछ सिखाने के लिए थोड़ा जल्दी आ जाइए। तो 2 घंटा 1 घंटा आप रोज़ाना इस तरीके से जल्दी अकेले ऑफिस में सीख लेंगे, अपने सहकर्मी से तो शायद पूरे दिन का जो काम है, वो सुबह 1 घंटे में शांति से एकाग्र चित्त से आप कर पाएँगे। तो क्या होगा पूरे दिन अगर शोर-शराबा भी मिल रहा है, पर आपका जो सीखा हुआ चीज़ है, बस उसमें ध्यान अ, देना था, वो तो आपको मिल गया, वो समय, है ना? इसके अलावा देखिए, आप ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा शोर-शराबा है एकाग्र चित्त नहीं हो पा रहा है, तो आप कान में रुई डाल के बैठ सकते हैं। मतलब क्या होता है, कभी-कभी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं ना, तो हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि कहीं पे कुछ चीज़ें सीख नहीं पाते या अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफिस के गाने पसंद नहीं है, या अ, दूसरों की बातें सुनना पसंद नहीं है, तो अपने हिसाब से अपने मोबाइल से हेडफोन कनेक्ट करके हल्के-हल्के जो आपको पसंद है, वैसे गाने सुनें। जिससे क्या होगा आपका माइंड फुल फ्रेश रहेगा और आप अपने काम पे भी ज़्यादा फोकस कर पाएँगे, है ना? और जैसे देखिए कभी-कभी क्या होता है लंच ब्रेक मिल गया, तो सामने वाला जो आपका सहकर्मी है, उससे भी मदद ले सकते हैं। तब तो ऑफिस में शांति होंगी है, ना? सब लोग अपना खाना खाने चले जाते होंगे? तो उस समय पे भी हो सके तो आप उसका इस तरीके से उपयोग कीजिए, कि दूसरे सहकर्मी से आप एकाग्र चित्त से नया काम सीख पाएँ। मतलब समय ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आपको परेशानी ना हो, मतलब आपको अपनी सुविधा देख के काम निकलवाना भी है, नया काम सीखना भी है, है ना? और अगर ज़रूरत पड़े, तो आपको लगे कि ये ज़्यादा ही है, तो आप ऑफिस में कुछ अगर आपके सुविधा है, कुछ फरियाद वग़ैरह कर सकते हैं, तो वो भी करके देख लीजिए। अभी आप नए हैं, तो ये भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, है ना? देखिए उम्मीद है, आपको ये सुझाव ज़रूर काम आएँगे।
जी। बिल्कुल। जी। उम, जी। जी। जी। जी। बिल्कुल देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी, और ना मतलब बहुत ही अच्छा भी लगा मुझे ए आपने जिस हिसाब की सलाहें दी हैं मुझे, और ना आशा करूँगा कि ये सलाह ना मेरे लिए ज़रूर मतलब काम भी आएँगी। और जैसे आपने मुझे बताया सुबह जाने वाली बात, वो ना मेरे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकती है क्योंकि हमारे यहाँ भी कंपनी में ऐसी सुविधा रहती है कि मैं सुबह जल्दी जाकर काम कर सकूँ, या अ, थोड़ा रात को ज़्यादा रुक जाऊँ। उससे देखिए फ़ायदा भी मुझे होगा ही और काफ़ी चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो भी जाएँगी। तो मैं बिल्कुल आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिस हिसाब से आपने चीज़ें आपने बताई हैं मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे लगीं कि ये चीज़ें तो बिल्कुल की जा सकती हैं। आपका देखिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। और आशा है कि अगर मुझे और भी कभी सलाह की ज़रूरत हो या फिर कुछ और भी जैसे मुझे दिक्कत आती है इन सलाहों को मानने में, तो बिल्कुल मैं आपसे दोबारा भी बात कर सकूँ और आपसे दोबारा सलाह ले सकूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी।
बिल्कुल। बिल्कुल, आपको जब भी ज़रूरत पड़ी, आपकी मुश्किलें साझा करने के लिए सुझाव देने के लिए मैं आपके लिए उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।
जी।